آآ بُصّي، أنا باحب أتأقلِم مع الموقِف اللي أنا باتحَط فيه، أنا كشخصيًا باحب أتأقلِم مع الموقِف اللي أنا أتحَط فيه، بس أكتر حاجة كانت موتّراني وقَلقاني إن مثلًا أروح في النوم، تروح عليّا نومة وم وما ألحَقش الطيّارة التانية اللي هي كانت الساعة 7:00 ص آآ أروح في النوم وحد ياخُد شنطة فيها ال باسبوري وفيها حاجتي ف فتح تحصل لي مشكلة. ده أكتر حاجتين 2 كانوا مقلّقينّي.
اهم. بالضب إمم. طبعًا، طبعًا.
آه، فأه عارفة بقى اللي هو حطّيت شنطتي ولبستها بقى كده فوق على رقبتي، <chuckles> حطّيت كل حاجتي المُهمّة في الشنطة الصغيّرة وحطّيتها على رقبتي وخدتها في حُضني كده يعني إيه، يعني عشان لو حد جِه ياخُدها آه، يا أنا يا الشنطة. <chuckles> بس فكانت من أن الأول تجر دي كانت أول تجربة ليّا أ أبات في المطار.
كنتِ عاملة إيه بقى؟ <chuckles> لابسه الشُنط <giggles> <laughs> طبعًا. أيوه، <chuckles> لو حتى هيسرقها ي هيسرقني أنا. <laughs> آه، أوكي.

آآ بُصي بقى هم مش بس أدوني آآ ال ال التذكرة آآ م آآ حجزت تذكرة بدل التذكرة اللي هي أجلتها، وكمان خدت خدت زي كارت كده أنا باروح أشتري منه آآ يعني بقيمة م مادية معينة مالية معينة، أنا باروح أشتري كمان آآ حاجات من المطار وهم اللي بيدفعوها لي و
أوكي. إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه الجمال ده! إيه الجمال ده <laughs>
أ ده كان دلع ده كان دلع <laughs> <chuckles> ماشي؟
ده أنتِ كنتِ صاحبة المطار. آه.
أ plus إيه كمان د ده ده زائد كمان إيه، إن في فندق في المطار تقدري تروحي تباتي فيه آآ وتيجي على ميعاد الطيارة بتاعتِك.
إيه. إيه إيه طب بجد إيه الحلاوة دي؟ اللي هو يا جماعة إلغوا الرحلة كلها أنا ما عنديش مانع.
أنتِ أنا ما أنا كل مرة ما أنا مسافرة من بعديها أقول ما فيش ما فيش يعني يانصيب زي اليانصيب اللي فاتت دي <laughs> يعني ما فيش مرة تتلغي لي الرحلة كمان مرة ف بس بقى ف
لا ده حقك آه فده كان كل دي كان كل الoffers اللي أنتِ خدتيها آه قولي لي استمتاعِك بقى يعني استمتعتي بحاجة حاجة كده إزاي؟
آه. آآ أنا رُحت يعني زي الشطورة كده آآ آآ ي خدت ال الVoucher اللي أنا هاشتري بيها حاجات في المطار، ورُحت جِبت أكل من المطار وجِبت برجر ساعتها أصلًا وجِبت حاجة ساقعة وضبّطت نفسي وقعدت أكلت وست وضبطت، قبليها كنت ه رُحت لل آآ لحجز التيكت ال اللي أنا ه يعني بدلتها. فرحت حجزتها فحسيت بصراحة إن الموضوع مش مستاهل مني إن أنا أروح لحد المطار و وأرجع تاني، و آه لحد الفندق وأرجع تاني فقررت إن أنا ما أنا مجربة قبل كده القعدة في المطار، فقلت ما فيش مشكلة أنا معايا حاجتي فأنا هافتح أتفرج لي على فيلم والّا أعمل أي حاجة وأكلت وضبّطت نفسي والصبح كنت الطيارة التانية ركبته وروّحت بس
اهم. أيوه. <laughs> آه ماشي. الفندق قصدِك؟ آه آه. بالضبط. آه يعني أنتِ ما رُحتيش الفندق؟
لا لأ، ما رُحتش.

هاقول لِك <laughs> تاني تجربة دي كانت باختياري. يعني أنا ال أنا اللي اخترت إن أنا أبات في المطار يعني. هاحكِ لِك القِصة <laughs> هاحكِ لِك، بُصّي، أنا كنت مسافرة راجعة مصر، أوكي؟ وبعدين إيه اللي حصل، إن هُم أعلنوا إن في عدد زيادة في الطيارة.
امم. قولي لي. أختياري! إيه ده، إيه ده. لأ، إزاي بقى؟ <chuckles> آه. احكِ لي. تمام. آه.
ولو حد وافق، لو حد موافق، وما عندهوش مشكلة، إنه هو يأجل طيارته، و ونحجز له أول طيارة بعديها، آآ هيتحجز له الطيارة التانية for free وغير كده آه، هياخد ميتين وخمسين يورو
أوكي. يا سلام. <chuckles> ده كان لازم يكون بإردتِك. <chuckles>
آه <laughs> بالضبط. <chuckles> ما عنديش أي حاجة مهمة في مصر أنا رايح لها، أنا راحة أتفسح أصلًا، فهتزوّدي لي 250€، وأروّح بكره مثلًا، أنا ما عنديش أي مشكلة. <chuckles>
ب يا سلام فعلًا. حلو أوي. فأنتِ آه.
آه، يعني فرُحت بقى، س سجلت اسمي، كان في ناس كتير مسجلة، مش أنا لوحدي على فكرة. <chuckles>
لأ، طبعًا ده كان عرض خطير، الناس كلّها راحت، اللي هي الطيارة فضيت أصلًا يعني كلّ الناس هتأجل ال آه، أوكي، سجلتِ اسمِك. امم.
آه. بالضب فإ إ آه، سجلت اسمي بقى، وفرحت أوي لما نادوا عليّا، وقالوا لي تعالي، اختاروني، طبعًا في ناس كتيرة أصلًا كانت فاتبسطت بقى، كسبت ر ال ال250€ <chuckles> آه، بس.
<laughs> يانصيب. آه، يعني كسبتِ يانصيب. حلو أوي، يعني أنتِ كنتِ مستعدة إن أنتِ تقضي التجربة مرّة تانية، قولي لي بقى، قضيتِها إزاي؟

آه، لأ، ادوني تذك ادوني ت الرحلة اللي بعديها فهتطلَع بعد 12 ساعة تقريبًا.
يا خبر! آه.
آه. فقضِّيت بقى ال12 ساعة دُول حضرتِك في ال في المطار <laughs> بس
المط طَب لأ، استني يعني شعورِك أصلًا ده لمّا عرِفتِ إن الطيارة هتيجي بعد 12 ساعة، كان إيه شعورِك في اللحظة دي؟
بُصي آآ كل حاجة تر باظِت أولًا، لأن أنا كان فيه حد مستنيني في المطار اللي أنا هاوصَل فيه، فطبعًا بعد ما كان قرَّب يوصَل للمطار، لأن البيت بعيد عن المطار حوالي ساعتين سواقة، فَحَب إن هو يطلَع عشان يوصَل ف ما ما رجِع من الطريق لمّا اتصلت بيه وبعت له إن أنا الطيارة فاتتني. آآ حاجات كتير بقى كده تحسي والشنط بقى يعني دَخَلتِ في موال الشنط تاني، لأن الشنط أنا شاحناها عشان استلِمها في المطار التاني الأ آخر مطار هانزِِل فيه، ف
<chuckles> آه. ياه! مش م إمم. آه، مالها بقى الشن؟ التاني، أصلًا! آه، فهي ممكن تكون الشنط وصلت أصلًا، وأنتِ ما وصِلتيش.
الشنط وصلِت قبليَّ حضرِتِك، ف د وصلِت قبلي فعايزة أقول لِك بقى إن لعبكة كده اتحطيت فيها. بس بس كان مُمتع أوي النوم برضو في المطار يعني مش وِحِش.
أيوه ياه! آه، لأ، يعني، احكِ لي بقى يعني خلاص أنتِ تقبلتِ الأمر اللي أنتِ فيه و و وعرفتِ إن أنتِ هتقعدي 12 ساعة كاملين في المطار. ده كان مطار فين؟
كان في مطار أتينا.
أتينا حلو أوي، آه. عملتِ إيه بقى؟
آه. نَزلت بُصي، آآ فيه سوبر ماركت في المطار